Oo, totoo 'yan, ku 'yon nga ineexpect mo, eh, dapat sila yung ga guide sa'yo, sila pa yung ano, sila pa yung parang, "Hoy parang feeling mo umalis ka nga dito," oo yung gano'n, oo parang sila yung b boss gano'n.
Di ba ano, parang Tuturo sa'yo, oo. Entitled, entitled ka girl? <chuckles> So, dapat ano. Oo, parang ano, dapat ang ting itsu ah, "Bago ka lang ha, bago ka lang ne, so ako senior mo ko so dapat galangin mo ako, ah, di ba dapat hindi ako nagkakamali ikaw kung may mali man sa atin 2 ikaw lang," parang gano'n, eh, 'di ba?
Oo, parang gano'n nga kaya parang sabi ko, ang hirap magpakatotoo pag gano'n yung mga tao sa paligid mo, kasi kahit anong gawin mo parang sasabihin sa'yo na, "Ay pa arte naman neto," yung mga papa gano'n.
True. Kaya, o-oo. Kaya minsan kapagka gano'n di ba, minsan ang mas nakaka-vibes mo yung ka-batch mo eh, 'no?
Totoo 'yan or minsan yung ka-opposite na ano mo na gender gano'n yung mga napapansin ko lagi. Kasi kapag yung mga ano ka-gender mo parang nag ay iba yung tingin sa'yo na parang, "Hoy."
Ah, okey, oo nga, oo nga, oo nga, ang yun <laughs> Oo, nga 'no?
Parang kalaban alam mo yung gano'n. Pero kapag opposite gender mo parang ano, eh, sige lang vibes lang ano, chill lang tayo dito kaya
Vibes lang 'no, oo, oo, Tapos may masasabi pa rin, eh, di ba?
Oo.
Yung ano mo?
Yung opo yung ka-gender mo ay sabihin sa'yo, "Ay ang landi naman 'yan," yung para pag gano'n. <chuckles> Sabi ko, "Bahala kayo diyan, eh, at least ako nagpapakatotoo ako dito sa mga ka-ano," kasi hindi huhusgahan ayaw ko ng mga gan'yan.
Oo, di ba parang Oh, <chuckles> true true. Aha, oo 'di ba ano, eh.

Ge ang hirap din ng ganun, eh. Lalo na siguro sa isang company talagang may, ah, may production. Alam mo 'yong marami kayo? Siyempre mara eh, minsan may mga grupo-grupo yun, eh, di ba? Minsan parang ganon. Tapos, siyempre may pagkakataon na talaga na may alam mo yun parang pinag-uusapan ka ng ibang grupo na ganito, ganyan. Alam mo yung husgahan ba parang ganon.
Mm. Oo, totoo yan Oo. Oo, tapos pag nag-e-excel ka, sabihin mo, "Eh, hindi naman yun totoo." Yung parang mapapa ano pa sabihin eh, "Nandadaya lang yan, kaya yan nakakaganyan." Alam mo yung ganun?
Hmm. Mm. <laughs> May oo, true. May mga experience naman ako na ganyan na parang, ah, na-ex na-exceed mo yung ano, yung limitasyon nila. So, yung iba eh, di, siyempre kapagka ganon na yung yung, ah, nag-exceed ka beyond limitation nung iba. Siyempre, yung ano mag-e-expect na dapat o nagawa niya di dapat, oh tas siyempre 'yong iba huhusga na, "Pabida naman ito." Baga ganyan-ganyan, di ba? Oo, yi
Oo. Oo, may mga ganyan talaga, oo. Kaya parang mahihiya ka din na, "Dapat pala ganto lang ako." Pero kaya mo naman talagang exceed. Pero sa totoo naman kaya naman talaga lang lahat, tamad lang talaga. Oo, di ba? Mm.
Oo, true. <laughs> Oo, oo. Oo, oo. Oo, may gano'n talaga, 'di ba, parang, ah, ano ba tawag dito? Minsan nakakahiya din talaga kapagka nag-e-exceed ka, eh, na hindi mo eh, hindi mo naman sinasadya. Tapos parang mawa mare-recognize ka tapos siyempre 'pagka na-recognize ka ang mangyayari nun halimbawa, may quota kayo na 500 'yong parang ganito, ganyan. Ah, tapos, ah, na na higitan mo. So, 'yong quota mas tataas pa. "Ano ba 'yan 'di na nga natin ma-hit 'yong quota tas tataasan pa kasi may isang pabida diyan na"
Mm. Mm. Mm. Oo. Oo, yung mga ganun sabihin, "Huwag mo ng bishi huwag mo masyadong ano, galingan. Para hindi naman tayo ano." Meron pang nakakaano din.
Galingan. Oo, di ba, may mga ganon instances, eh, di ba?
Mm. Nakakalungkot din isipin na parang bakit ganun? Ganun lang gusto nila. So, minsan gusto sa bilang ano, gusto mong makibagay na lang sa kanila. So, susundin mo na lang chill-chill ah, yung parang konti-konti ka na lang. Di ka masyadong magppapab excel.
Oo. Mm, mm.